Oui, tout à fait, hein. C'est clair. Je il y a peut-être des structures, heu, qui sont en place et qui peuvent, heu, allier à ce genre de besoin, hein. C'est probablement, en tout cas, un besoin si ça existe pas, c'est, heu, sûrement nécessaire. Je j'avais travaillé par le passé avec des, heu, des sociétés qui faisaient de l'assistance, mais heu, c voilà, c'était trop cher pour le rendu donc, heu, j'avais arrêté, heu mais heu, peut-être que ça a évolué un peu. Après, hem, est-ce qu'il y a des des choses que, hem, toi, tu pourrais conseiller en termes de gestion de temps ou des techniques? Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis très intéressé par l'aspect productivité- productivité, efficacité et heu c voilà, s'il faut, tu as des ressources ou des idées, heu, qui pourraient m m'aider.
Oui. Hem, ben, après, heu, disons que, sur ton organisation, heu, en fonction des tâches, heu, peut-être, heu, alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais déjà mais peut-être, déjà, classifier un petit peu une journée type pour savoir, heu, ben, heu alors, il peut y avoir des impondérables. Il peut y avoir des des des moments où tu as des des choses qui qui surviennent et que tu peux pas forcément gérer, heu, enfin gérer et que tu peux pas intégrer à ta routine donc ça, c'est quelque chose qui serait, heu heu, un petit peu, heu, comment dire? Spontané. Qui viendrait, heu, qui viendrait se rajouter sur le sur le tas mais voilà qu essayer de faire, peut-être, une journée type, heu, pour, heu, pour déjà avoir une certaine organisation et heu, classifier toutes les tâches, heu, que toi, tu dois faire que, heu, un un tiers doit faire, un client, un partenaire ou heu, si jamais tu prenais un stagiaire. Voilà, essayer de classifier tout ça et comme on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être, heu, bah, prendre, heu, prendre le temps, hein. C'est c'est c'est difficile, mais prendre le temps de de de faire des process un petit peu sur, heu, sur tout, heu, ce qui fait que, heu, sur l'instant T, beh, c'est beaucoup de travail et et peut-être beaucoup d'investissements mais sur le long terme si c'est ce que tu vises, heu, ça peut ça pourra t'apporter, finalement, de la stabilité et et de la tranquillité d'esprit aussi, de la sérénité, finalement.
Ouais. Oui, oui. Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. OK donc mmh, être aidé sur les process, faire les process. J'aime bien le côté des journées types. À un moment donné, je me suis dit: «Tiens, ce serait bien de faire des heu, qui sont un peu récurrents comme ça» mais j'ai à le mettre mais heu, pas plus que ça mais en tout cas, je te m pour, heu, ces conseils hein. Je je vais essayer de de de réfléchir davantage sur ce sujet-là pour être un peu plus efficace avec mon temps, hein, parce que c'est vrai que, voilà, heu, je suis trop, trop dispersé et ça pourrait être vraiment mieux que que c'est actuel
Beh, écoute, ça, c'est avec grand plaisir et et moi, j'ai j'ai vraiment confiance en toi. C'est, heu, c'est une question, voilà, de de de de réglages. Tu vas trouver, heu, tu vas trouver l'équilibre nécessaire et tout ira bien pour toi.